Ya, evet, şimdi, eee, senin de hayallerin var ama, eee, bir geçenlerde bir abimle karşılaşmıştım. Benden oldukça yaşça büyük. Eee, ama sağlıklı bir aile. Babası falan hâlâ yaşıyor. Bayağı 100 yaşından fazla babası. Şöyle dedi bana; "Abi" dedim, "Çok kilo vermişsin. Hani, eee, ne kadar kilo vermişsin?" "Vallahi" dedi, "İşte, biliyorsun babam hayatta." dedi, "U uz uzun yaşıyor. Belli ki genlerde var, yaşayacağız" dedi. Yani, hani, "Çok büyük bir şey olmadığı sürece" dedi. "E, mecbur makineye iyi bakmak lazım." dedi. Yani, eee, şunu düşünüyor, diyor ki "Ben" diyor, eee, "Sağlıklı bir genden geliyorum, uzun yaşayacağım. Ona iyi bakayım, eee, kaliteli yaşayayım." Yani, eee, kaliteli yaşam diye de bir şey var. Hani, eee, mal, mülk, para, işte, 5 yıl sonra elde ettiklerin yetmeyebiliyor. Eee, kullanamayabiliyorsun onu. Eee, o yüzden hoşuma gitmişti bu. Bana bir ders olmuştu açıkçası.
I hı. Evet. Hı hı. Evet. Ne güzel. O, gerçekten mi? Hıh? Hı hı. Evet. Değil mi? I hı. Ya, gerçekten mi? Hı hı. Hı hı. Değil mi? Değil mi? A, a! Di Evet. Evet. Değil mi? Çok güzel bir yaklaşım ve iyi ki de söyledin bunu. Çünkü gerçekten bende bir farkındalık oluşturdu. Evet, eee, biz bu dünyaya bir kere geliyoruz ama eee, kaliteli yaşam, ileriki yaşlarımızda, eee, kalitesiz ve sağlıksız bir şekilde hayat sürmektense Çok doğru bir yak yaklaşım bu arada. Gerçekten de bize ait bir makine gibi bu.
Hı hı. Evet. Yani, belki ulaşacağız hedeflerimize. Sen de ulaşacaksın. İşte, eee, istediğin yerde yaşayacaksın. Eee, istediğin yerlerde oturacaksın ama o esnada da vücudun, eee, beyninin, eee, dinç olması, vücudunun aktif olması lazım. Ona böyle bir, eee, sürekli bir hazırlık yapmak lazım, eee, gibime geliyor. Yani tek taraflı bir hedefleme değil bence bu. Hani, hem, eee, bir yandan hayallerine koşarken bir yandan da vücudunu İşte, atıyorum sigara içmek mesela. Ben sigara kullanmıyorum. Eee, sürekli sigara içerek, eee, bence o ömrünü de kısaltmış oluyorsun. Çift taraflı bir şey gibi geliyor bana. Ben hep böyle inandım. Olabildiğince yapmaya çalışıyorum. Muhakkak, eee, sağlığa zararlı bazı şeyler bazen yapıyoruz ama minimuma düşürüp, üüü, hedeflerimize ulaşırken o o o şeye, tünele güzel girmek istiyorum açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Değil mi? Evet. Evet. Hı hı, hı hı. Çok doğru. Hı hı. Hı hı, hı hı. Doğru, çok doğru. Hı hı, hı hı. Evet. Evet. Çok doğru. Çok doğru. Evet. Evet. Çok mantıklı bir yaklaşım bence de. Gerçekten evet, mümkün olduğunca illaki maruz kalıyoruz sağlıksız, eee, gıda veyahut da içeriklere bünyemiz ama bunu minimize etmek, minimumda tutmak çok önemli ve farkında olmak çok önemli ve ben açıkçası çok, eee, bu olaya bakış açını da çok sevdim. Çünkü iyi bakmamız gerekiyor ki gelecekte kendimizi o tünele, hani, dediğin gibi sağlıklı ve düzgün bir şekilde girelim değil mi?
Evet.